Il y a parfois des gens qui attendent, heu, d'être, heu, à un certain point dans leur carrière, heu, pour avoir un enfant ou, heu, d'avoir un certain âge ou d'être à 2 avec 2 salaires et cetera et puis, heu, il y a des gens qui se disent: «Heu, on prend ce que la vie vient et puis, heu, finalement peu importe si on est jeunes, si on a pas trop d'argent, heu, voilà, ou même si on est seul parfois, heu, et cetera». Comment toi, heu, tu tu réfléchis sur cette question? Et qu'est-ce que tu tu prends en compte avant de de décider d'avoir des enfants?
<clears throat> Ouais. Mmh. Bah, justement, moi c'est une question, quand même, qui me trotte dans la tête, maintenant, depuis quelques années. Parce que bon, j'ai j'ai bientôt 30 ans, donc, heu, je me pose beaucoup de questions. En plus, je suis mariée depuis maintenant plusieurs années et donc heu, en vérité, j’ai je je la sens un peu la pression sociale et familiale, heu. Tout le monde se demande pourquoi, après tant d'années, on a toujours pas d'enfants.
D'accord. D'accord. OK. Et toi tu te positionnes comment justement sur ce sujet? Tu as envie, tu as pas envie, tu as envie plus tard, heu, c'est c'est comment, heu, dans ta tête à toi et puis peut-être dans celle de ton conjoint, du coup?
Mmh. D’a Bah, en fait, quand, heu, je venais de me marier, donc, heu, on s'est dit: «Bon on profite, un peu et cetera» et heu, en fait, à chaque fois, je me disais: «Plus tard, plus tard, plus tard, plus tard», heu, sauf que plus tard, heu, j j j Ah oui j'ai dû reporter, heu, 3 ou 4 fois. Heu, j’avais jamais l'impression que c'était le bon moment ou que j'étais prête et cetera et en fait, plus le temps passe, plus je me dis déjà il y a la il y a un peu l'horloge biologique aussi qui tourne. Heu, bah, il va falloir que je prenne une décision, mais au fond de moi j'ai pas envie. En fait, heu j'en veux pas. J'en veux pas, mais
D'accord, tu as reporté, heu, plusieurs fois? D'accord. D’accord. D'accord et ton conjoint, il est dans quel état d'esprit par rapport à ça?
Ah, bah, justement, lui c'est l'inverse, c'est-à-dire que, il en fait il en veut, mais pas pour les bonnes raisons, selon moi. <laughs> Eh bah, en fait, lui quand tu dis: «Ouais, mais pourquoi tu veux des enfants et tout?» C'est pas, heu, il te dit pas parce que: «Oui j'aime les enfants, je vais les voir grandir et tout». Il me dit: «Bah attends, il faut bien une descendance, heu, en gros, ben si je fais pas d'enfants, bah après moi il y a personne quoi». Mai
<laughs> C'est-à-dire? <laughs> D'accord et donc pour toi ça, c’est pas, heu, c’est pas une bonne raison? C’est ça?
Bah, non c'est pas une bonne raison parce que si, heu, si tu penses qu'à ça, si c'est ta c’est ton seul motif, heu, du coup, q t tu prends pas en compte tout le reste, c'est-à-dire si tu tu es assez disponible pour l’enfant. Est-ce que tu as la capacité de tout lui donner? Heu, comment tu vas gérer avec lui, et cetera, émotionnellement parlant?
D'accord. D'accord et donc toi, tu disais que tu as avec le temps qui passe, tu as de moins en moins envie et qu'est-ce qui te qu'est-ce qui fait que tu as pas envie? Est-ce c'est de la peur? Est-ce que c'est, heu, finalement vous êtes bien à 2 et heu, tu as pas spécialement envie de bousculer cette habitude de couple? C'est quoi que qui te «gêne» entre guillemets?
Ouais. Ouais. Bah, je pense c'est un peu de tout, parce qu'à la fois je me dis: «Bah, on est bien comme ça. Moi j'ai pas tellement de manque». Alors que je sais qu’il y a dans certains couples, ils ressentent un manque, un truc qui fait que, voilà, il y a quelque chose qui qui qui manque à la maison et donc heu, ils font un enfant. Moi dans mon cas non. Non. Moi, heu, dans ma vie, heu, ça va très bien, heu. J'ai j'ai pas de manque en tout cas, pas de manque vis-à-vis de ça, j'ai d'autres, heu, d'autres besoins mais ça, pas du tout et hem et aussi je pense que, heu, je me je suis tellement perfectionniste, je suis tellement exigeante, que je me dis: «Si j'ai un enfant, il faut absolument que tout soit parfait avant d'avoir un enfant pour, heu, pour justement, l'accueillir, en fait, être dans un environnement propice à avoir un enfant».
D'accord. Mais toi, c'est pas le cas? D’accord. D'accord. D'accord. Tu penses à quoi justement dans l'environnement propice pour avoir un enfant?
Alors plusieurs choses, déjà la stabilité financière. Moi, mon mari, heu, heu, il vient à peine finir ses études, donc avant ça franchement, c’était pas possible pour moi. Même
D'accord. OK. Pour toi, c'est non négociable le le fait de pas avoir un CDI et puis, heu, de d'être, heu, peut-être, heu, encore à la recherche d'un emploi. Pour toi, c'était impossible?
Oui, c'est ça! Parce qu'en fait on sait pas où, heu, l'avenir va nous mener donc, heu, peut-être que, heu, finalement, heu, vis-à-vis de de de notre travail, on va devoir, heu, quitter notre pays, aller dans un autre pays, ou dans une autre ville et avec un enfant, c’est pas évident, quoi. Donc
OK. D’accord. Donc pour toi c'est une source de stress, heu, le les revenus financiers dans le fait de d'avoir un enfant?
Ouais. C'est ça, parce que je me dis, heu: «Si en plus de si on galère nous-mêmes, avec un enfant ça va être pire. Je vais aussi me sentir frustrée de pas pouvoir lui donner tout ce dont il a besoin et moi qui suis exigeante, en fait, je vais super mal le vivre, quoi». Heu
Mmh d'accord. D'accord. Donc c'est vraiment, l'aspect, heu, sécurité financière et puis le fait de pouvoir gâter correctement ton enfant qui fait que, heu, ça t'inquiète, c'est ça?
Voilà. C'est ça. Surtout que moi en plus, je suis pas du genre à vouloir gâter mon enfant de cadeaux et tout et tout. Mais je veux qu'il ait une vie, heu, où il se prend pas la tête où, heu, heu, tous les essentiels, c'est-à-dire, heu, ses fournitures scolaires, ses vêtements, heu, pouvoir faire de longues études, passer son permis et cetera, je veux que ça soit, heu, acté, sécurisé pour lui.
OK. Mmh d'accord. Donc, c'est vraiment la sécurité, heu, terre à terre, on va dire, du quotidien qui, heu, qui est une source de stress, heu, pour toi. OK.
Ouais. C'est ça et après aussi, heu, au-delà du côté financier, il y a aussi le côté émotionnel, où selon moi, heu, bon je je sais pas, si je suis objective, mais, heu, moi je me sens pas assez disponible, heu, pour, heu, éduquer un enfant.
D'accord. D'accord et tu penses que, heu, peut-être en en attendant, heu, quelques années, heu, ça va aller mieux?
Bah, en fait, je sais pas parce que ça fait des années, que je repousse et en me disant: «Beh, un jour ça va aller mieux et au final, heu, ça va toujours pas mieux». Donc je me dis: «Est-ce que peut-être, heu, ça n’ira jamais mieux et heu, je vais un peu, heu, j'ai un peu raté le coche, quoi?»
D’accord. OK. Est-ce que tu te dis, par exemple, que, heu, voilà justement peut-être, heu, en fait on, heu, il il mais même les autres gens avant toi, ils étaient pas forcément beaucoup plus prêts
Ouais. Bah justement. Ouais.
que toi et que finalement, i ils se sont lancés et que, heu, et que ça s'est finalement bien passé, on va dire, pour la majeure partie des gens? Est-ce que tu c'est c'est quelque chose qui te traverse l'esprit ou est-ce que tu te dis: «Non en fait, les autres ils étaient prêts et puis moi je le suis pas, heu, point à ligne»?
Bah, en fait oui. C'est vrai que, heu, plusieurs fois, je me suis dit: «Mais attends, heu, toutes ces personnes-là qui ont un enfant elles ont pas attendu de cocher toutes les cases avant d'avoir un enfant et pour autant, heu, ils ont accueilli un enfant, l'enfant grandit, il est éduqué et cetera». Mais pour autant
OK. Est-ce que, heu, le fait de te dire ça, ça te rassure ou finalement pas du tout?
Bah, en fait, heu, non. Parce qu'il y a il y a mon côté <laughs> il y a mon côté encore un peu perfectionniste qui me dit: «Mais en fait, la vie qu’ils mènent, elle m'intéresse pas», heu, c'est-à-dire que, oui, peut-être qu'ils ont pas ils ont eu le «courage» entre guillemets de se lancer là-dedans, dans ce projet-là, malgré qu'ils cochaient pas toutes les cases, mais pour autant la vie qu’ils mènent aujourd'hui, elle donne pas trop envie, quoi. <chuckles>
<laughs> D’accord. D'accord. OK. Donc toi tu penses que ce type de vie là, heu, ça t ça te convient pas, donc tu préfères encore attendre?
Ouais, je préfère encore attendre mais le problème c'est que je peux pas attendre non plus, heu, des années, des années, je peux pas encore reporter ça, heu, dans 10 ans, quoi, c'est pas possible, hem
D'accord. Est-ce que justement tu disais, heu, une sorte de pression sociale, est-ce que, heu, vous avez des gens autour de vous qui qui vous posent la question de, heu, quand est-ce que quand est-ce vous allez avoir un enfant? Est-ce que vous essayez? Tu sais? Des fois les questions un peu intrusives des gens, heu, un peu désagréables, est-ce que, heu, vous faites face à ça, déjà?
Oui. Mmh. Ouais. Ouais, en fait, alors notre 1er cercle familial, eux, ils ils nous ils nous laissent un peu tranquilles là-dessus parce que, justement, ils savaient que, heu, mon mari, heu, était encore en pleines études donc forcément, heu, ils savaient qu'on n'était pas stables financièrement, qu'on avait encore d'autres projets et cetera donc eux, ça va. Mais par contre tous
D'accord. OK. Donc tu as l'impression qu'eux, heu, voilà, ils vous mettent pas la pression.
voilà, mais par contre tous ceux qui ne connaissaient pas la situation de mon mari, eh beh, oui, on avait des remarques, heu, du type, heu: «Oui, alors et vous et vous et vous et vous?» Heu, c'est bon quoi, à un moment donné, heu, c'est un peu fatigant, je trouve, heu
D'accord. Ouais. Vous avez trouvé quoi? Que ces gens ils étaient, heu, lourds, heu, intrusifs?
Ouais, mais en fait, heu, <blows air> c'est pas ça, c'est que les gens, en fait, ont tendance à te à te pousser à faire des enfants, je trouve, alors que, heu, si t si, heu, tu tu creuses un peu le sujet des enfants avec eux, heu, tu te rends compte que eux, ils sont pas très épanouis, quoi, heu, donc pourquoi, en fait, heu, encourager les gens à avoir des enfants alors que toi-même tu as du mal à gérer tes enfants, heu, tu as du mal à tout leur donner, tu es frustré et cetera? Donc ils s
Mmh mh. D'accord. D'accord, donc finalement, ouais, tu as l'impression qu'ils sont intrusifs mais juste pour dire, quoi, qu'en fait, heu, est-ce que tu as tu as eu des fois le sentiment que ces gens-là, ils pouvaient être jaloux du fait que vous, bah, heu, du coup vous étiez peut-être avec moins de contraintes, plus de temps libre et cetera et que peut-être, eux, ils regrettaient un peu ce ce bon vieux temps?
Heu, ouais, moi, j'avais ressenti ça de la part de ma sœur, heu, de ma plus grande sœur parce qu'elle elle a elle a 2 enfants, heu, bien qu'elle les ait elle a choiji elle a choisi d'en avoir, hein, c'était pas des accidents, heu, je sens qu'elle elle a vraiment été, hem, <clicks tongue> influencée un peu par la société, par ses beaux-parents et tout qui lui mettaient la pression, heu
D'accord. D'accord. OK et tu as l'impression qu'elle, heu, pas elle regrette, heu, c'est ça va c'est un peu fort, mais tu vois? Qu'elle, heu, en tout cas, elle est un peu nostalgique du temps où finalement ils étaient que tous les 2 et où, heu, la vie était peut-être moins fatigante, peut-être, c'est ça?
Oui. Ouais. Ouais, c'est ça, en fait, oui, c c'est vrai qu'effectivement dire qu'elle regrette c'est un grand mot même si de toute façon, si c'était le cas elle admettrait pas, hein, mais heu, en tout cas, c'est vrai que parfois on a des phrases, par exemple, quand, heu, je voyage avec mon mari, heu, elle me dit: «Ah, bah, ouais, profite, heu, profite tant qu'il est encore temps, heu <chuckles> et cetera, avec des enfants, c'est plus possible» et tout, alors que déjà, moi, je trouve que c'est pas le cas, avec des enfants ta vie ne s'arrête pas, tu peux très bien voyager, il y a des familles qui voyagent en famille et cetera et en fait, heu, ch ça me saoule un peu parce qu'à chaque voyage elle me répète toujours la même chose, heu, ou par exemple, hem, j'ai l'impression aussi que, moi, j'ai pas le droit, heu, de dire que je suis fatiguée ou que j'ai pas le temps parce que justement j'ai pas d'enfants et tout.
<laughs> D'accord. OK. Ah. Tu as l'impression justement que, heu, qu'il y a une espèce aussi de pression sur, heu, voilà, vous devez être en pleine forme, vous devez ne pas vous plaindre, ne pas être fatigués, ne pas être débordés sous prétexte que vous n'avez pas d'enfant, c'est ça?
C'est ça c'est ça, exactement donc déjà, i la l'u l'une une de mes sœurs, heu, elle, c'est plus, heu, les voyages et tout, elle me dit: «Bah, profite, profite, profite» et la 2de, elle est plus du style, heu: «Beh, tu as pas le droit de te plaindre d'être fatiguée et tout parce que tu as pas d'enfant», quoi.
D'accord. Et comment tu te sens typiquement quand, heu, tu tu reçois ce type de de remarques? Qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça génère en toi?
Franchement, ça me saoule. Ah! Mais ça me saoule! Heu, genre, je ça m'agace. C'est, en fait, au final, j'ai l'impression qu'avec les années, je me suis même éloignée de mes sœurs par rapport à ça.
D'accord. D'accord, ouais, justement, est-ce que tu leur réponds? Qu'est-ce que qu'est-ce que tu leur dis dans ces cas-là?
En fait, je réponds pas parce que, heu, enfin, on a été éduquées un peu comme ça dans le sens où comme c'est mes grandes sœurs, heu, j'ai pas trop le droit de parler et tout, heu, mais j'essaie d'être bienveillante aussi, d'un heu, pou selon moi, elles ont tort, mais je vais pas leur dire, heu, je leur dis: «OK, OK», quoi. Mais enfin
D'accord. D'accord. Ok, donc tu manifestes pas, heu, les réactions que ça peut, heu, que ça peut générer chez toi, justement, par peur encore plus d'envenimer un peu la situation, c'est bien ça?
Ouais, voilà, c'est ça. J'essaye un peu, heu, de faire bonne figure quand, heu, je reçois ce genre de remarques mais par contre c'est vrai que mon mon comportement et mon attitude, beh, est un peu bizarre. C'est-à-dire que je m'éloigne, je prends je mets un peu de distance entre elles et moi parce que, heu
D'accord, notamment, heu, à cause de ce genre de de petites remarques qui peuvent, heu, te te blesser, en tout cas, te te te saouler comme tu dis?
Ouais. Ouais, c'est ça parce qu'en fait on est en décalage, finalement, heu, on n'a pas le même point de vue. Même les personnes, heu, à qui je dis, heu, bah, qui me disent, par exemple: «Pourquoi tu as pas d'enfants?» et que leur dis: «Bah, j'ai du mal aujourd'hui encore, heu, à me à me voir avec des enfants», ils sont tous surpris, en fait, heu, c'est c'est ça choque les gens, en fait, qu'une femme leur dise qu'elle a qu'elle a pas envie d'avoir d'enfants encore pour le moment.
Mmh mh. Ouais, tu sens que ton point de vue, il est pas forcément, hem, accepté, heu, respecté?
Ouais, c'est ça, en fait, c'est tabou, j'ai l'impression, heu, de dire que, heu, en tant que femme, heu, au au aujourd'hui, j'ai 30 ans, heu, bah 30 ans, je n'ai pas d'enfant. C'est vrai que moi je pense beaucoup à ma carrière aussi donc, j'ai l'impression que c'est encore tabou et parfois on me pose des questions en me disant: «Mais, pourquoi? Pourquoi?» Et moi je leur pose une question en retour et je leur dis: «Mais quel avantage, il y a à avoir un enfant?» Et quasiment aucun et quasiment personne est capable de me répondre, clairement. Moi je dis: «Vraiment, heu, réponds juste à ma question, quel avantage, liste moi les avantages à avoir un enfant». Et personne est capable, parce que même quand, heu, certains me disent: «Oui, heu, l'amour d'un enfant et tout». Je lui dis oui: «Mais tu peux pas avoir ce manque-là quand tu le connais pas, donc c'est pas ça qui t'a poussé à avoir un enfant».
D'accord. D'accord. Ouais. <laughs> D'accord. OK. Tu avais l'impression que que même eux, ils sont pas convaincus par ce qu'ils disent?
Oui, ah oui largement, ma plus d'une fois, j'ai j'ai coincé certaines personnes hein. Qui qui
D'accord. OK et est-ce que, heu, typiquement sur le boulot, tu disais, heu: «Voilà même moi j'essaye de de privilégier pour le moment ma carrière». Est-ce que tu c'est justement quelque chose aussi qui te freine aujourd'hui à avoir un enfant? Est-ce que tu te dis, heu: «C'est pas le moment d'être absente, heu, pendant, heu, 4-6 mois pour un un congé maternité, comment va réagir mon patron?» Est-ce que c'est des éléments aussi qui font que, heu, tu vois, tu peux te poser la question, te réfléchir à est-ce que c'est le meilleur moment en tout cas, dans ma carrière?
Mmh. Ouais. Bah oui, forcément, parce que moi déjà quand, heu, quand j'ai terminé mes études, j'ai intégré tout de suite une entreprise. Heu, déjà j'étais encore trop jeune, heu, selon moi pour avoir un enfant. Donc là, les années ont ont ont ont ont ont tourné.
D'accord. Pour toi, au tout début la question se posait, heu, même pas.
Voilà c'est ça. Sauf qu'après j'ai, heu, j'ai eu un burn-out. Pendant le burn-out, heu, avec ma santé mentale qui vrillait, heu, c'était, heu, j'ai même pas pensé à avoir un enfant et là, justement, je suis encore dans cette période où je me cherche, je sais pas trop encore, heu, si, heu, je vais me réorienter, me reconvertir et tout dans un autre métier
D'accord. Ah oui, donc heu, même, heu, professionnellement, tu penses que c'est pas forcément, heu, le moment idéal, c'est ça, pour, heu, pour se lancer dans ce genre de de projet?
Voilà c'est ça, heu, je me dis je vais p voilà je me dis là: «Émotionnellement parlant, je suis pas prête, heu, j'ai encore trop chose dans la tête, je peux pas avoir un enfant tout de suite». Sauf que, heu, il faut av obtenir une stabilité là, quoi.
Et est-ce Ouais et est-ce que tu penses qu'il y a vraiment un moment où tout est OK et tous les feux sont au vert et tout est, heu, tout est prêt? Est-ce que chez tes amis, par exemple, il y en a qui avaient, heu, tout bien, heu, «parfait» entre guillemets, d'après tes critères, heu, avant de se lancer?
Ouais. Moi je pense que non, mais en fait, on n'a pas besoin que toutes les ca cases soient cochées. Je pense qu'en fait, il y a des il y a certaines choses à prioriser. Tant que ces priorités sont faites c'est bon, selon moi, mais aussi
D'accord. Mmh mh. D'accord. Donc toi, tu as fait un peu ta ta checklist de choses, heu, voilà tu veux, heu, la stabilité professionnelle, bon, stabilité affective et puis, heu, voilà que ça soit le bon moment aussi, heu, financièrement, dans votre couple et cetera.
Ouais. Voilà, exactement, après, peut-être, que je l'aurais jamais ce moment-là et au final, je vais rater le coche et heu, je vais regretter toute ma vie. Mais en tout cas, heu, avoir un enfant et après le regretter je sais qu'il y a certaines mamans qui ressentent ça et d d'ailleurs, elles ont honte de ce sentiment. Moi j'ai pas envie de passer par là, quoi.
D'accord. D'accord. Toi tu veux, heu, tu veux éviter ça à tout prix? Si j'ai bien compris.
Ah oui, ah oui, ça c'est sûr.
OK, super, bon bah, merci beaucoup en tout cas pour, heu, pour tes ces explications heu, c'était super intéressant de voir, heu, quels sont tes critères et ce que tu prends en compte, heu, justement, avant d'avoir des enfants.
Ouais, c'est clair, c'est pas un sujet, heu, très, très, heu, très évident, c'est assez complexe, mais en tout cas voilà, c'est, c'est mon point de vue et je te remercie.